Oye, así platicando de tradiciones, ¿cuáles tradiciones familiares valoras más? Cuéntame un poquito, ¿por qué?, sobre todo ese lugar donde vives, ¿hay alguna tradición tan antigua en tu familia que ya nadie recuerda su origen o que, por las cuestiones transnacionales, han tratado de de evitarlas o borrarlas, verdad? Cuéntame.
Oh. Wao, la verdad es que, eh, ahorita que lo mencionas, sí hay, eh, una una tradición que, eh, tenemos en mi familia, eh, ya no tan arraigada, pero era, eh, visitar un santuario de de mariposas monarcas y, vaya, la verdad es que, eh, es una una tradición bastante bastante bonita, ya que, pues, eh, caminar por el cerro entre tantos árboles y tantas mariposas es algo que, ¿sabes?, se se valora muchísimo, es un contacto con la naturaleza muy especial, y la verdad es que yo lo valoro mucho más ahora que se sabe, eh, que, eh, bueno, por ta eh, situaciones de tala de árboles y todo esto, pues se estaba, sí, se estaba desapareciendo, las personas ya no iban, eh, incluso, pues las mismas mariposas duraron, eh, no sé si 1 o 2 años que no emigraron para acá, entonces
Ujú. Sí. Ay, sí. Ay, eso sí es preocupante. Cuéntame un poquito. Mira, porque, ¿sabes por qué? Porque yo por ahí vi un documental, ¿verdad?, que hablaba sobre todo de la mariposa monarca y sácame de esas dudas, ¿todavía existe? Porque, a lo mejor por lo que dice ese documental, eh, parece que desapareció, y sería muy triste que desapareciera porque, pues, es algo muy importante. A ver, ¿me puedes hablar al respecto?
Y Sí. Sí, claro, no, la verdad es que, eh, sí, mira, eh, por por trabajo arduo de algunos activistas, eh, pues, la verdad es que no ha no ha desaparecido como tal, eh, ni el santuario y, pues, por suerte, las mariposas también, eh, continúan y, como te decía, hubo un hubo 1 año, 2, donde no emigraron, y después de esto, eh, volvieron a volvieron a venir las mariposas, ¿y sabes?, fue algo algo increíble, porque en cuanto se supo, yo recuerdo que, eh, unos tíos, incluso, eh, nos marcaron como de: "Oye, ¿quieres ir?", y ¿sabes?, fue así como de: "Qué bonito", ¿no?, o sea, recordar que esta era una tradición que hacía yo desde niño con mi familia, y en cuanto se supo, sí tomamos nuestras cosas, y al siguiente día fue como de: "Vamos", o sea, "Vamos otra vez", y sí, la verdad es que, eh, por, eh, por trabajo, porque no quiero decir por suerte, cosa <chuckles> cosas así, la verdad es que por el trabajo de activistas es que es que continúa continúa vivo esto, y es bastante bastante bonito, ¿sabes?, creo que muchas, eh, personas de esa zona tienen esa linda tradición de ir a visitarlo cuando están todas las mariposas, entonces, es algo muy bonito, imagínate, el como te digo, el estar caminando en un cerro que sí tiene, ¿cómo se llama?, sí tiene su su paso de de concreto donde, digamos, podría decirse, como una calle para peatones y para que suban autos, pero yo me yo me recuerdo así
Ujú. Y fueron. <chuckles> Sí. Para peatones. Sí. Okey ¿Pero no existe perdón, pero no existe el riesgo así como de de pisarlas o o invadirlas?, o, me estás bueno, me estás sacando de esa duda que realmente sí existe todavía ese san santuario y, pero a mí me preocupa el tema de que las pisen o que un vehículo pues pase sobre de ella, porque me imagino que ha de ser un espectáculo pues, único en el mundo, yo nunca lo he visto, ¿verdad?, y ojalá me tocara verlo, cuéntame.
me sí. Sí. Wao. Es es único, es es único, es hermoso, y te voy a contar la verdad, yo cuando vaya, yo cuando tenía, eh, pues, este
Okey.
¿qué serían?, tal vez 8 años, 7 años, porque es como de las veces que recuerdas, como mucho más vívido, en verdad, eran muchísimas eran muchísimas, muchísimas mariposas, entonces, la verdad es que, o sea, incluso tu al caminar era como de: "Ah, me van a chocar, me van a pegar en la cara", y también veías los carros, pero, eh, sí, muchas veces veías, eh, por ahí de repente ya alguna tirada o así, pero eran, o sea, eran tantas, tantas, que en verdad era como que a veces, poco faltaba para que no vieras a alguien a 2 metros de ti de tantas mariposas que pasaban, y es no, la verdad es que es un espectáculo, eh, increíble de la naturaleza, como te digo, tradición que cada año íbamos, la última vez que que había ido antes de eso, yo creo que tendría, eh, pues, en ese tiempo, tal vez, unos 15 años, tal vez era adolescente, y había menos había menos, eso era un poco preocupante, ¿no?, pero
Entonces <chuckles> Porque eran tantas. <chuckles> Y, mm. Entiendo. ¿Dejaron de ir?, a ver, cuéntame, quiero saber un poquito de su ¿dejaron de de migrar?, porque sé que vienen de algún lugar muy lejano y, o realmente las empresas esas que se dedican a a sembrar otro tipo de cosas, a cultivar cosas ajenas a lo natural de de esa de esa región, de de tu de tu ciudad, ¿verdad?, me estás diciendo, o, ¿realmente los talamontes acabaron con ella? Yo sé que siempre es el dinero el que mueve las masas y y de ahí incluir un santuario como como ese, cuéntame un poquito, por favor.
Sí. Sí. Sí, exacto. Sí, mira, te te voy a ser, eh, muy sincero, estas, eh, estas mariposas, eh, pues sí, son son originarias de aquí y, eh, pues bueno, sí dejaron de der de emigrar, vaya, porque, bueno, emigran hasta Canadá y Estados Unidos y, pues, recorren aquí México Sí, es un recorrido enorme, o sea, enorme por Coahuila, Querétaro, Zacatecas, Nuevo León, Aguascalientes, eh, Guanajuato, o sea, recorren muchísimo, muchísimo el país, entonces, eh, la verdad es que sí tuvo que ver lo que es que, eh, dejaran de dejaran de venir, porque, pues, haz de cuenta que en ese lugar donde es el santuario, los árboles son enormes, o sea, son árboles altísimos, entonces, se llenan así de mariposas, todo el tronco todo el tronco, así como lo veías en el doc en el documental.
A ver dime. Uy, un viaje largo. Ese Sí. Sí, he visto documentales. Exacto, que son unos unos bosques enormes, ¿verdad?, todos ahí coloridos sobre todo me gustó mucho eso de de que era naranja, todo naranja y un poquito de negro entonces imagínate ver ese espectáculo, cuéntame.
Sí, así. Sí. <chuckles> Sí, exacto. No, la verdad es que es algo algo hermoso. Te digo, yo tengo, eh, eh, los recuerdos y esa tradición con la familia de que cada año cada año lo lo veíamos. Entonces, eh, sí fue ya más triste cuando lo dejas de de ver de la misma manera y que ves que hay menos mariposas o los árboles, eh, vacíos, es triste, es triste, la verdad, pero com
Jum. Cuéntame qué pasó, eh, bueno, si sabes al respecto.
Sí, sí, este, eh, q justo lo por lo que te comentaba, eh, de estos árboles que son tan enormes, las personas los quieren talar. Los quieren talar, porque, pues, hay, mm O sea, ¿cuánto valdría un tronco tan grande? La verdad es que para ellos es una es una millonada. Sí, y, pues, ellos, eh, bueno, gente que, vaya, que no le llega a interesar la naturaleza, este tipo de cosas tan importantes, les importa más el dinero, llegan a talar esto, y y, mira, las Exacto, y las mismas mariposas, por ejemplo, ellas no se no se quedan en los pinos tan fácilmente, ¿sabes? O sea, ellas no llegan tanto a a este tipo de árboles, y estos, no sé decirte bien la especie de árbol que son, pero no, no son pinos, o sea, te digo, son árboles enormes, unos troncos, eh, anchísimos, anchísimos. Entonces, este, por eso mismo es que, pues, muchas veces, imagínate, regresan, y yo creo era como de: "Ay, y los troncos, y ahora dónde nos ponemos todo", o sea, eh, para la naturaleza, pues, llega a ser incómodo y era por eso que, eh, pues, vaya, no emigraban Sí, claro, y me imagino que muchas, eh, al momento de eso, eh, pues, justo estos estos animales, pues, no llegan a a sobrevivir igualmente. Entonces, era por eso lo lo triste que no <sniffs> no había, pero, eh, sí es es algo muy bonito, eh, es algo que, eh, pues, vaya, aquí en el en el país, pues, eh, wao, muchísimas personas en verdad quisieran venir a verlo ahora que que se puede, yo espero que que sigan viniendo y que esto siga siendo <sniffs> un santuario tan poderoso, porque es una tradición muy bonita y, pues, sin No, que siga vivo sería bien.
Sí. Ujú. Ah, qué problema. Y tan antiguo. Es decepcionante. Sí. Sí. ¿Que dejaron de migrar? Ah, sí, verdad. Okey. Muy bonita, ¿verdad? Déjame preguntarte Ujú. Déjame preguntarte esto ¿Qué tan efectivo han sido esos programas, sobre todo de reforestación y combatir la tala ilegal? Eh, porque también sabemos, o de alguna manera nos enteramos, que los pesticidas, los herbicidas, que que, pues, para los cultivos o los plantíos que están alrededor también están afectando o no a las mariposas. Ese viaje tan tremendo desde Estados Unidos y Canadá, que me lo mencionas, es un viaje muy largo, como para que lleguen buscando su refugio, porque ahora es un santuario, por lo que mencionaste, en Michoacán, y que de repente se encuentren con que hay el el los bosques tan esos árboles tan grandes que vi en el documental y ya no estén.
Sí, claro.
Ha habido programas, el gobierno interviene, la gente, la población o esas comunidades que siempre lo vinculan como con las almas
Justamente.
eh, y asocian que, em, eh, es una vinculación entre alma y cuerpo sus sus comunidades, ¿verdad?, o fue algo después, a ver, cuéntame.
Sí, claro. Eh, sí, mira, la verdad, eh, <sniffs> eh, siendo sinceros, a al momento de ahora hay mucho más activismo, hay más, eh, vaya, eh, se se interviene más en esto. Sí, exacto, porque, pues, cuando se cuando empezó a desaparecer todo esto, eh, hubo la preocupación, pero, pues, muchas veces también está como la duda como de, oye, ¿cuál es el trasfondo de esto?, ¿por qué, eh, por qué está tala?, ¿quién la hace?, eh, entonces, pues, a la gente, pues, muchas veces le lo que, ya sabes, lo que no conoce, eh, el humano, pues, le da miedo, <sniffs> y bueno, eh, al sí, al principio así era, era difícil, pero ahorita, al momento, sí hay, eh, más intervención por parte del gobierno, de la misma comunidad cercana, ellos mismos, eh, pues, vaya, hacen la promoción para que la gente siga viniendo al santuario, para que, eh, vayan a conocerlo, eh, en la época que que vienen las las mariposas y todo. Muchos, como te digo, muchos activistas, eh, <sniffs> quieren seguir los pasos de, eh, de un activista llamado Homero, que ayudó muchísimo para esto, él es, eh, el literal, el el activista, el padre que sostiene este movimiento de que se de que todos quieran cuidar este santuario, la verdad es que él estaba en contra de esta tala y, eh, pues, lastimosamente, él, eh, desapareció. <sniffs> Desapareció y es algo bastante triste, porque, eh pues, él tenía un genuino amor por este lugar, por estos animales, y es, eh, bueno, eh, imagínate, te digo, para toda esta comunidad era bastante triste ya no ya no verlo y, pues, justamente, rompe tradición.
La gente se unió para Ni. <chuckles> Tienes razón. ¡Muy bien! Homero. ¿Qué pasó con él? Uy, qué triste, ajá. Sí. Oye Exacto, qué triste de lo que me cuentas de este activista Homero, me dices que se llama, ¿verdad? Bueno, tú en, ¿te has pensado, o tu familia o la comunidad se ha preguntado, qué pasaría con el ecosistema de ese bosque tan grande, de esos árboles? No no sé el nombre, pero
Así es.
si las, eh, las mariposas monarcas dejaran de llegar, no encontraran ese bosque. ¿Qué pasaría?
Guau, la verdad es que, eh, en cuanto al ecosistema, pues, me imagino que sí tendría un un declive un declive, eh, tanto como lo tiene cuando se ponen a talar los árboles a diestra y siniestra, eh, pero bueno, te te puedo comentar que, pues, justamente, eh, bastante, mm, de que en este en esta zona, en este sector, pues, ya es algo a veces un poco triste y común, porque hay mucho lo que es el aguacate, mucho aguacatero, entonces llegan a talar bosques enteros para vo
Sí. Y a eso me refería, ¿cómo cómo afecta? Ujú.
y afa sí lo af eh, en realidad es que lo afectamos nosotros con con esto, con es con esta tala, y la verdad es que no está no está bien, pero, eh, bueno, eh, como te comento, por suerte, ahorita hay tanto activista y está, eh, cuidándose ya desde la comunidad, el gobierno también mete las manos, las personas Claro, n nos in nos interesa mucho este lugar y que esta tradición siga viva. Yo quisiera que mis hijos lleguen a ver lo que yo vi, porque es un espectáculo hermoso. Quisiera que lo vieran muchas personas de mi país, de otros países, de todo el mundo, porque es algo muy lindo. Entonces, espero que esta tradición, pues, pueda seguir, eh, latente.
No. Interviniendo eso tiene que suceder, claro. Los niños. <chuckles> Muy bien. Por los siglos, porque este fenómeno, ¿crees que podría sobrevivir 50 años más?
Yo espero que sí, espero que sí.